Hmm.
'Di ba? Baka magalit sim binig niregaluhan mo, "Ano ba tong yung binigay mo?"
<chuckles> Oo, tsaka minsan nga 'pag yung mag-exchange gift kami, ah, sinasabi nalang, "Uy eto yung link. Eto yung tracking number hindi pa dumadating."
'Di ba, 'di ba? Eh, nagpalis Mm, ah. Parang in-order din nila kasi sa online.
Mm.
Mm. Eh, wala eh, marami talagang scammer 'no, hindi natin maiiwasan 'yan, hanap buhay nila 'yan, 'di ba? Cellp oo.
Oo. Talagang nabuhay na sila sa pangga-gancho.
cellphone, in-order, ako naman hindi ako um-order ng ganong kamamahal.
Oo, mahirap naman yung mga ganun kasi tala talagang ano siya eh, 'di 'pag yung mga ma matataas na ganon mahirap na.
ten thousand, oo, fifteen thousand online. Hindi, 200, 300 sige okey go, order, 'di ba? Pero 'yong ₱10,000, 20,000 o-orderin mo online, tas ibibigay sa'yong kahon ang laman laman sabong panligo.
Hmm.